Iya menghibur dari semua gal kalangan mungkin ya, enggak mau enggak harus dari Gen Z juga bisa dari millennial mungkin Gen X juga ya terhibur ya, <chuckles> film dan buku.
Mhm. Betul, mhm. Nah, iya, heeh, semua generasi ya baik itu tapi kalau preferensi pasti ada kan misalnya, eee, kamu lebih
Ada, pasti dong setiap orang pasti ada dong preferensi.
Betul, misalnya kamu lebih milih buku atau film. Ini karena kita bandingin, eee, coba kita pilih buku dan atau film yang diadaptasi dari buku, jadi kan bisa langsung kita bandingin ya? Ya kan?
Mhm, boleh boleh tuh. Mhm, boleh menarik tuh kayaknya bahasannya, <chuckles> paham. Kalau
Iya. Nah kamu ada gak buku atau film heeh?
Mhm, kalau aku sih ya aku udah sejauh ini aku pernah bandingin antara satu eh antara dua, 2 film dan buku sih yaitu, mmm, Dear Evan Hansen sama, mmm, The Perks of Being a Wallflower, kalau mhm.
Mhm? Oke. Oke. Mhm. Oh, eee, si siapa sih tuh Emma Watson bukan sih?
Iya betul pemerannya Emma Watson, <chuckles> mantap, mhm?
Ya, heeh heeh, berarti terus kamu baca dulu atau nonton dulu?
Kalau aku sih ya, kalau yang Dear Evan Hansen aku baca dulu baru nonton. Kalau The Perks of Being a Wallflower kebalikannya, aku aku nonton dulu baru baca. Soalnya kan iya, tertarik sama filmnya dulu kan kayak, "Wah ini filmnya menarik. Aku coba baca bukunya ah." Kayak gitu.
Mmm. Hmm, oke, mhm. Mhm? Oh, iya, heeh. Baru baca ya, heeh. Oh, heeh. Mhm mhm. Nah nah s coba eee, nah dari 2 itu kan metodenya beda ya. Yang satu kamu, eee, baca dulu baru nonton dan yang satu lagi nonton dulu baru baca. Mana nih yang menurut kamu, eee, lebih baik gitu ya untuk, eee eee, di untuk atau kalau misalnya kamu mau kasih saran ke aku gitu, mana yang lebih baik dilakukan baca dulu apa nonton dulu?
Mhm, betul-betul. Baru baca, iya, betul betul. Mhm. Iya.

Betul betul kalau aku sih ya sebenarnya untuk saran itu nggak ada ya, Mbak, ya <chuckles> tergantung benar-benar kayak tergantung preferensi, tergantung bait-nya di mana kayak gitu misalkan, "Wah, ternyata filmnya menarik aku coba baca buku." mmm, mungkin bukunya nggak semenarik sama filmnya kayak gitu, Mbak, <chuckles> kadang iya kadang, "Oh, bukunya menarik aku coba nonton film." Eh, ternyata filmnya tidak semenarik dengan bukunya. <chuckles>
Mhm. Mmm, oke. <chuckles> Ah, betul. Mmm, mhm. Oh, gitu, heeh. Iya benar ya, mengecewakan gitu ya atau misalnya, eee, terutama kalau menurut aku nih kalau buku fantasi ya kalau aku ada, kayak, eee, Lord of the Rings terus, mmm, Harry Potter nah iya bener Harry Potter itu, eee, aku tadinya baca dulu kan buku 1 sampai 3 kalau gak salah nah terus, di buku 4 itu aku berhenti karena mikir "Kok kayaknya setelah baca bukunya filmnya jadi mengecewakan." Iya gak sih?
Iya. Mhm, betul betul. Harry Harry Potter juga ya mungkin ya? Salah satunya ya. Iya iya. Mhm. Oh, iya iya <laughs> betul betul, mhm.
Ya kan? Jadi ada yang dirubah ada, eee, hal-hal yang, gak sesuai ekspektasi gitu jadinya setelah buku ke-4, aku memutuskan untuk berhenti baca dan supaya pengen karena pengen menikmati film itu sendiri, gitu.
Hmm, betul betul iya iya iya terga bener sih yang kayak kita bahas ya tergantung preferensi mungkin ya <chuckles> tergantung kita dapat bait-nya di mana kayak gitu, mhm, tapi iya gimana Mbak?
Mhm. Mmm. Iya benar preferensi iya. Nah benar sih, dan heeh, gimana? Eee, tadi aku mau bilang dan, eee, kalau menurut aku tergantung genrenya ya kayak, kalau fantasi itu kan karena kita cenderung, eee, apa namanya, mikir, apa namanya, ber berfantasi itu tadi gitu ya jadi, ekspektasi kita udah nah, heeh, bener.
Mhm, betul betul. Ya betul betul. Ekspektasinya ya lebih tinggi gitu ya kayak aduh, ternyata waktu filmnya nggak sesuai sama ek ekspektasinya juga kayak gitu.
Nah, betul karena yang namanya, eee, otak kita kan gak ada batasnya ya bisa me ngebayangin sejauh mungkin, seaneh mungkin, sedahsyat mungkin, tapi bener tapi
Betul betul. Iya betul kayak <chuckles> Mhm, sedahsyat mungkin <chuckles> tahu-tahunya filmnya kadang wah, agak mengecewakan ya, iya.
Nah. <laughs> Iya karena kan budget ya dan teknologi juga kan jadi gak bisa semuanya, eee, imajinasi kita dibuat jadi nyata gitu. Jadinya gitu deh, mhm.
Mhm, betul betul. Iya apalagi mungkin yang film-filmnya jadul gitu ya mungkin ya nggak nggak terlalu ngena gitu efek 3D-nya. Special effect-nya, mhm, iya iya lebih baik pastinya ya tentu saja tapi tapi nih sik sih ya, Kak, mmm, kalau kayak, mmm, cerita cerita biasa itu kayak, The Perks of Being Wallflower itu yang pernah aku nonton aku leb jujur lebih suka sama, filmnya sih, Kak, daripada bukunya sih.
Ah, heeh. Iya bener bener kalau sekarang udah lebih baik ya efek-efeknya. Betul, mhm, bener bener, mhm. Mhm. Iya, mhm. Oh, gitu, mhm, kenapa tuh?